Also, ist schon also find ich eine sehr, sehr coole Idee. Teppiche selbst machen, das ist schon, habe ich ich glaube, ich habe mal Videos davon gesehen, aber gemacht hab ich das noch nie. Ich glaube, ja.
Mhm. Ja, ja. Mhm. Ich habe 'n äh, tatsächlich mit den Videos ich habe auf TikTok so 'n bisschen rumgedingst rumgescrolled und hab so gesehen: „Oha“, das ist aber ich glaube, das ist richtig geil und ist ja richtig meditierend einfach, das so zu machen.
Mhm. Äh, kann ich mir vorstellen auch, ja.
Ja, und dann dann habe ich mir gedacht: „komm, warum nicht?“ Und das ist auch super geil, weil ich ziehe mir halt 'ne Hose einfach an, 'ne Jeans, äh, und, äh, bin dann mit T-Shirt und Jeans da, mache mir Musik schön laut. Und dann m mach ich halt da meine Sachen für ein, 2 Stunden oder mal 'ne 1/2 Stunde oder was auch immer, je nachdem. Und dann habe ich ja halt 'n bisschen Fortschritt gemacht und dann mache ich die Sachen wieder zu, putze die da mit m-m mit so 'm Pinsel, weil da bleiben sonst diese äh, wie heißt 'n das?
Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Okay. Ah, ähm, Fusseln ja, die Fusseln oder so, ja.
Genau, sonst bleiben die Fusseln da in der Maschine und und so, dann öle ich nochmal einmal die Maschine bisschen ein.
Okay, ja.
Und, dann bin ich glücklich und zufrieden und und sage: „Okay, dann nächste Woche noch mal 'n bisschen“, oder so. Ne?
Ja, das ist das ist auch schon cool, weil man kann's halt zu Hause machen. Man muss sich da nicht, äh man muss nirgendwo hingehen. Klar, kostet 'n bisschen Geld für für das Equipment erst mal, aber es klingt spannend.
Mhm. Genau. Ja. Aber einmal bezahlt, äh, geht das ja eigentlich, ne? Und Mhm.
Ja, das geht dann ja auch, genau. Und irgendwann machst du hier 'n TikTok Shop-auf und verkaufst äh, verkaufst die Teppiche. <giggles>
Äh, ich ich glaube nicht. Also, vielleicht, wenn die wirklich ganz gut sind, dass man die vielleicht mal auf, äh, irgendwelchen Flohmärkten oder so vielleicht mal vertickt, ne? Dass ich jetzt nicht komplett, äh, 2.000 € im Minus jetzt bin, so mäßig.
Okay. Ja, ja. Richtig, ja.
Aber jetzt nicht also, ich weiß nicht. Äh, i das Ding ist, wenn ich das als wirkliche Arbeit anfangen würde, dann wäre, glaube ich, auch ja, was heißt der Spaß nicht, aber dann wär halt einfach viel mehr Druck. Weil dann wäre es nicht so: „Oh, ich mache es einmal die Woche 'n bisschen“, sondern dann sind ja auf einmal 10 Kunden, die wollen 10 unterschiedliche Teppiche und ich muss mich da hinsetzen und quasi den ganzen Tag Teppiche machen und ja, da ist der Spaß auch wieder weg.
Ja, dann Ja. Ja, dann Ja, dann dann ist das meditativ wieder dann ist es weg. Ja. Ja, ich glaube i ich glaube, das ist oft auch so 'n Problem. Das Hobby zum Beruf machen woll versuchen zwar Leute immer mal wieder, aber wie wie du sagst, dann dann ist der Druck da, dann ist das Hobby weg und es ist Arbeit und dann ist das, glaube ich, gar nicht mehr so cool, ne?
Mhm. Mhm. Na ja, also ich möchte zum Beispiel also, ich programmiere ja auch gerne, das würde ich ganz gerne zum Beruf auch machen, aber da finde ich, ist das noch mal 'n bisschen anders, weil klar, es ist ja de natürlich, wenn man arbeitet, ist ja 'ne andere ja, da da sind natürlich andere Anforderungen, aber das ist irgendwie ich weiß nicht, es ist 'n bisschen anders als dieses Kreative und so was, weißt du? Weil mhm.
Okay. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ah, spannend. Aber dann, hat mich gefreut, fand ich 'n paar spannende Themen und, ähm, dir noch schönen Tag.
Ja. Ja, hat mich auch sehr gefreut und ja, dir auch 'n schönen Tag, ne? Tschüss.